Und ja, <chuckles> auf jeden Fall. Ich bin da auch p äh, positiv und, äh genau. Es dauert ja wahrscheinlich schon paar Jahre, aber egal. <chuckles>
Ja, schaffen wir. <chuckles> <chuckles> Ja, ich sage jetzt mal, ne, dann ist man ja auch hinterher am frohesten, wenn man dann halt wirklich lange drauf hinaus gearbeitet hat und das dann Realität wird. Ähm, ja.
Ja, ja, genau, das ist ja das. Also, man muss ja erst mal hart arbeiten und dann kann man sich ja was gönnen später, ne? Und, äh, kann man auch erst mal abschalten im Urlaub. Und, äh, ja, genau, erst muss die Arbeit geschafft werden und dann kann man ja gucken. Ähm, ja, hast du denn jemanden, der dich bei deinen Träumen besonders unterstützt oder inspiriert, oder
Tja. Mhm. Ja, ich habe auf jeden Fall 'nen guten Freundeskreis, äh, und ja, ich weiß nicht, also, da haben schon viele sehr lang gesagt: „Mach dich irgendwann mal selbstständig.“ Gut, es war eher so 'n bisschen in dem Hintergedanken, dass ich dann Leute beschäftigen könnte, ne, weil ich mir da auch schon sehr viel Verantwortung gehabt. Das ist jetzt erst mal nicht geplant, äh, aber trotzdem sind die halt sehr supportive, äh, und ne?
Ja. Ja. Ja. Aber es ist toll. Ja, dann fühlt man sich ja auch, sage ich mal auch, sage ich mal, stärker, weil man, weiß, dass man Familie oder Freunde hat hat die einen unterstützen. Und das ist halt was Schönes, ne? Und, ähm, das gehört ja auch dazu, weil man dann halt auch, äh, weiß, dass man die Unterstützung bekommt und, ähm, man weiß dann, man macht das Richtige, ähm. Bei mir ist es nämlich, äh, so ähnlich, ich habe da auch, äh, viele Freundinnen, die mich da auch unterstützen, und ich habe da auch manchmal überlegt, äh, das Studium abzubrechen und halt was anderes zu studieren. Ja, äh, damals am Anfang, weil man ist sich ja am Anfang mal unsicher und man weiß ja nicht, was man machen soll, weil es gibt ja so viel Auswahl. Und ich finde es irgendwie schade, dass man da nicht irgendwie, ähm, beraten wird oder so. Klar, es gibt ja Studienberatung und so, ne, aber so, pers also, man also, ich finde das irgendwie am Anfang immer so schwer, ne? Man ist auch noch so jung und ja, man weiß es noch nicht. Und wenn man da gerade so Freunde hat oder Familie, die dann einen so hinführen und dir dann Sachen empfehlen. Und ich war sowieso mal die Person, die immer gerne Lehrerin werden wollte. Und, äh, genau, da habe ich auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, aber es lag halt eher meistens so an der F Fächerwahl, weil Mathe ist halt schon sehr hart, äh, und da ja, da habe ich halt manchmal so an meinen Skills g äh, gezweifelt. Aber ich meine, ich habe da einfach weitergemacht, muss einfach durchziehen und irgendwann schafft man's ja hoffentlich, ähm, und ja. Also, ich finde Freunde und Familie, die sind auf jeden Fall wichtig, genau.
Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Oh, okay. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, man weiß es nur nicht, ne? Schön. Mhm. <inhales> Ja, das denke ich mir. Mhm. <chuckles> Ja. Okay, das ist ja unglaublich viel wert, wenn du dann Leute hast, die dich auf der Reise da unterstützen. Ähm, ja, und ich sage jetzt mal, man braucht halt wirklich so seinen guten Umgang, auch wenn man mal davor ist, die Flinte ins Korn zu werfen. Ähm, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man halt so 'n Vorbild hat. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch schön, weil meine Mama wie bitte?
Ah, okay. Hast du eins? W hast du ein Vorbild?